Hum, entendi. Então, eu tô perguntando isso porque eu acho que muitas vezes, as pessoas, eh, querem agradar os outros e esquecem delas mesmas, né, mas assim
Uhum.
se é importante pra você e acho que talvez se você se sentir pior não indo <chuckles> do que indo, eh, talvez achar alguma forma de você sentir um pouquinho melhor, ah, estando ali, né. Tem alguma pessoa que talvez você possa levar com você, por exemplo, quando tiver esses eventos?
Então, na época era meu irmão, né, que eu levava e e eu tinha uma amiga que eu levava ela raramente, mas ela não gostava muito de ir, porque ela fala: "Ai, eu nem fui convidada. Você vai me levar numa festa que eu nem fui convidada" Mas aí, eu falava: "Ai, não tem problema, é festa de família e tals". Eh, e aí eu levava ela ou e aí, meu irmão. Mas já chegou já teve vezes assim, de eu ir sozinha, sabe, ir de carona com meu avô e participar. Eh, mas hoje em dia hoje em dia eu não participo mais porque eu não estou mais no Brasil, né, então, eh, eu moro nos Estados Unidos, então, fica inviável pra eu ficar indo em todas as festas lá. Eu lembro que a minha tia de parte de mãe, ela me mandou o convite da festa de aniversário da filha dela, e ela fala e e, tipo assim, 2 meses antes, a festa. E ela falou: "Ai, tô te mandando o convite pra você se preparar pra vir pra cá". Eu falei: "Gente, eu preciso de 1 ano pra me preparar pra ir pra festas". Não é 2 meses antes, né. Eu tô em outro país, eu não tô em outra cidade.
Uhum. Eh, aham. <chuckles> Pois é. <chuckles> Uhum. Sim, sim. Uhum. Uhum. Pois é. Uhum. Tá. Uhum. Verdade. É. Uhum. Aham. Olha só, pra você ter tempo, né? <chuckles> Exatamente, exatamente. Agora pelo menos, você tem uma desculpa boa, né? Pra não ir, pelo menos nas festas ali, de de família. Mas aí, agora você tem outros eventos, né, pra ir? Eu imagino que você falou, né, não só eventos de família e ainda assim você se sente um pouquinho ansiosa, um pouquinho insegura, né?
Sim, sim, sim, sim. É. É. Uhum.